SNS と、どう付き合ってるか教えてくださいますか？
はい。 ああ、SNS、そうですね、結構、あの、今、Instagram と LINE と X をやってるんですけど、なんか
うん。 うん。 はい、はい。 はい。 うーん、その、だいたいそのぐらい、ね、なっちゃいますよね。
はい。 そうですね、まあ、LINE は家族と使ってる用なんで、なんかこう、そんなに頻繁ではないんですけど。
うん。 はい。 ああ、そうなんですね。
はい、あの、Instagram もまあ、見る用で。X が結構、投稿もしたりとか、あとはい。フォロワーさんと交流したりとかで、なんかどれもそそこそこなんかにちじ毎日必ず見るって感じで。
はい。 あ、そうなんですね。うんうん。 はい、うん。 うん。 うーん。 LINE の通知とかって、ええ、じゃあ、それは、うご家族のグループチャットみたいな感じですか？
はい。 あ、結構なんかいちいち、んで、あの、母親とかから来てとか、あと、まあ、たまにそうですね、家族のグループチャットがあるぐらいなんですけど。
うん。 うーん、え、じゃあ、友達とのえっと、連絡は何でとってるんですか？
はい。 友達は X です。X の DM で来て
あ、え、X でとってるんですね。うん。
はい、なんかもともとその、なんだろう、あ、でも普通に学生時代の友達とかも X やってるから、X の DM とかでとって、で、遊びに行く時とか、あの、そういうなんだろう、あの、待ち合わせですぐに連絡とりたい時とかだけ LINE するみたいな。
はい。はい。 うーん。 はい。 ええ、ああ、そうなんですね。じゃあ、LINE はもう結構、どっちかっていうと、じゃあ、X をたくさん使ってるって感じですか？
はい。 そうですね。もうなんだろう。割合で言ったら、うーん、と、8割 X。
うん。 ええ。うんうんうん。
うん、で LINE がその次で、Instagram は、ま、ほとんど、たまに見ない日もあるぐらいの感じですかね。
はい。 うーん。X で、なんかいろいろ投稿されてるって言ってましたけどおっしゃってましたけど、どんな内容ですか？
はい。 うん。 なんか基本的には、えっと、アカウントも2つ持ってて、あの。うん。うんと、その友達だけの鍵アカウントとかは、本当に日常的な、あの、今日どこそこ行ってこれ、食べたみたいな。<chuckles> なんかとか、そういう感じのほんとに。
うん。 あ、そうなんですね。うん。 ああ。 はい。 はい。<laughs> うん。 それは写真付きですか？
あ、そうです。写真とか動画とか付きで。
ああ、うーん。楽しいですね。
はい。そいで、こう、お互いに友達とも、あの、一緒にご飯食べに行ったのとかをあげたりとかしてますね。
うん。 うーん。あ、それで友達とコメントが来て交流っていうか、うーん。
はい。ああ、そうです。はい。で、もう1個は趣味のアカウントなんで、えっと、まあ、野球なんですけど、あの野球はい。野球の試合にあ、えっとヤクルトです。
うん。 はい。 あ、野球お好きなんですね。うん。どこファンですか？ ヤクルト。おお、いいですね。
はい。 んで、あ、そうですそうです。<laughs> なので、あの、ま、それこそ試合って傘振ってる写真とか、なんか、あとは負けた時の愚痴とかそんなのを、わあわあ書いてるみたいな。<laughs>
傘持って行かないと。うん。 うん。 <laughs> <chuckles> あ、そっちの、そのヤクルトの方は、実際にお会いしたりとかしたこともあるんですか？あのうん。
はい。 あ、なんか、最近その、ヤクルトのグッズとかを買った時に、あの、フォロワーさんと交換とかするので、こう、はい。球場で会ったりとかするけど、でも別になんか継続して一緒にいつも行くのは、あの普通に、なんだろう。リアルの友達というか。なので、はい。だからあんまりそっちの方では、会ったりとかしないから、もう自分の顔とかも絶対あげないし、なんか。
ああ、はい。 ああ。 うん。 うん。 うん。 ああ、そうなんですね。うん。 うん。 あ、あのヤクルトにヤクルトの方って言ったんですよ、ヤクルトの方は。
<laughs> そうです。ヤクルトは、そうむ、は。<laughs>
あ、じゃあもう純粋にやす野球のことを書いてるって感じですね。
はい。そうですね、はい。
あ、それで SNS って、ま、結構なんか、あ、やばいなって思う瞬間あるじゃないですか。
はい。 ああ、ありますね。はい。
なんか、ややらかしちゃったなみたいなあります？
なんか、その画像関連で言えば、あのシンプルに、私あんまり基本的に、あのリアルタイムの写真はあげないようにしてて。
はい。 はい。 はい。 ああ、はい、大事ですよね。
はい。なんですけど、1回テンション上がって、今日はなんちゃらかんちゃら、ここの席からすごいいい席だったみたいなので、あの球場の写真あげた時に、なんかフォロワーさんがすごい近いっつって、で、なんか今から会いに行きますみたいな感じで。そうなんですよ。で別に、まあ、その人自体は結構その普段から SNS で交流してたから、まあ、仲いいっちゃいいけど。
はい。はい。 ええ、ええ。 ええ。 はい。 え、ちょ ちょっと怖いかも。<chuckles> <laughs> はい。 ああ、そうなん うん。
なんか、ちょっとヒヤッとしますよね。もし全然違う人とかで、ああ、あの人あそこにいるんだなって思われちゃうと思って。
うん。 ああ、そうですね。
そう、だからうっかりしてて、あの
うん、で、実際にお会いしたんですか？
ああ、まあ、お会ういして、あの「初めまして」みたいな感じで、こう、あれして、盛り上がった盛り上がったんですけど。
うん。 うーん。 あ、あ、じゃあ、それは楽しく終わったけど。ちょっとひやっと。
はい。 終わったけどそうです。なんか写真も一応すぐ消したし、あれだけど、もし見てた人がね、全然知らない人で、なんか、あんまり会いたくない人とかも居るじゃないですか、なんとなく。とかあとは、こっちに何も言ってこないけど、あ、そこら辺にいるのあれ、あの人かなとか思われるのも嫌だし、ちょっと怖かったですね。
うん。うん。 うん。 いますね。 うん。 うん、うん。 ああ、そうですね、ちょっとあの、普通に、ね、載っけてる人も居るけど、やっぱり怖いって思うこともありますよね。
はい。 うん。 そうですね、なんか特にほんとにさあの、スポーツとかだと「今日の席ここ」って載せてる人とか結構いますけど、あんそうなんですよ。あんまりどうなんだろうなとはちょっと思いますね。
うん、あ、そうなんですね。うん。 うーん、あ、それでさっきなんか2つアカウン X って、あの、ああのいいねとかもつくじゃないですか？それで、なんか自分が結構いいなと思って載せたのがえの数やいかない時とかってありますよね。
うん。 はい。 はい。 はい。 ああ、ありますね、確かに。
あれってどうどう思いますか？あんま気にしないですか？
うん、なんか前に、実は、その旅行とか自分が撮った写真のアカウントを持ってたんですけど
うんん。 あ、すん3つ目ってことですか。あ、結構たくさん持ってらっしゃるんで
みっつ目ですね。そうす そうなんす。なんか、あの、なんだろうな、別に気にしなくていいんですけど、自分で、あの、あんまり興味ないひや、例えば野球の人でフォローしてくれてるのに、私ののんの旅行とかご飯の写真載せてもあんま興味ないかなとか思って、分けちゃうんですよ、アカウントを。はい。で、その、まあ、そういう自分の、ま、作品じゃないけど、そういうのを載せて、あんまりいいねつかなくて、なんとなく寂しくなってやめちゃったんですよね。
<laughs> うん。 はい。うん。 ああ。 ああ、そうなんですね。ん うん。 うん。 うん。 あ、そそっちの旅行の方は。
あ、そうです。それは、だから、もう普通に、あの元々の友達とかの方に載せればいいやって思って、うん。
うん。 うーん。 気にな気になりますよね、ちょっとね。
そうですね。でもなんか、特に最近 X いいねが付きにくくなったとかって聞くので。
うん。 ああ、そうなんですか？へえ。
なんかそうらしいんですよ、なんだっけ、アルゴリズムの変更とかって言って。はい。
あ、そうなんですね。うんうん。
うん。だからそういう、いいねの承認欲求とかが強い人は、ちょっとこれからやりづらいんじゃないかな、かと思いますね。
うん。 はい。 ああ。へえ。うん、となんか変わっていくんですね。
そうですね。うん。で、あとはい。
うん。で、つううん。通知とかってどうしてらっしゃいます？
あ、通知はもう全部切ってます。
あ、切ってるんですね。
切ってます。あ、LINE は、あの、急ぎの連絡とか家族なんで、あれですけど、あの、X とインスタは全部切ってますね。
うん。 はい。 うーん。じゃあもう、自分の空いた時間に見に行くっていう感じですか？
はい。 そうですね、もうあの、一時期、なんだろう、SNS 中毒みたいになっちゃって。
ああ、なりますよね。ん。
だからもうはい、通知はとりあえず全部切って。
うん。
あんまり見過ぎないようにしよう、とは思ってる感じですね。
うん、でも、その中毒になった時っていうのはどんな感じだったんですか？
うん、なんか、あの、ほんとちょっと恥ずかしいぐらいなんですけど、1日10時間とか見てて。
うん。 ええ。もうほんと離せなくなっちゃった。
そうですね、なんか
うん。
なんだろう、手が空いたら見てるとか、あと夜寝る時とかも夜遅くまでずっと見てるとかで、で、気が付いたらあの、iPhone のそのスクリーンタイムっていう機能で、あの、何時間やったとか見れるんですけど、なんか日曜日10時間ぐらいやってて、ええって思って。
うん。 うん。 はい。 ああ、はい。 へえ、それはもうずっと見てるってことですか？
そう、2時間とかん、普通に見てたりとかします。
ええ、え、それはなんか通知が来るのを待ってるんですか？それともそのリールとかどんどん、どんどん見てる
あ、そうです、そっちの方です。なんかお勧めとかどんどん出てくるから、なんか気がついたら時間がこんなに経ってて怖いみたいになって。
ああ。 うーん。 うーん。 え、それで、じゃあ、ちょっとデジタルデトックスしようみたいな方に行ったんでか？
はい。 あ、そうですね。もうこれはほんとに。<chuckles> で、あの、私、親指の付け根と中指の先っちょの皮がさいずっとん荒れてて、手が。で、なんでかなってずっと思ってて、医者行っても治んないし。で、ある日突然、あの、スマホ見た時気づいたんですけど、スマホ持つ時に一番触ってるのがそこで。
へえ。 うん。 はい。はい。 はい。 ええ。<laughs> はい。うん。 うん。 そうですよね。ええ！
そうなんです。スマホ持ちすぎて手荒れまでしてる、これはもうダメだって思って。<laughs>
ええ！ それはちょっとまずいですね。
そうなんですよ。だから
あ、それで気づかれたんですね。
はい、これもうにねんぐらい治んなくて。<chuckles> やばいなと思って、う原因はそれだなっていう風に気づいたのとか、あと、まあ、目も疲れるし。
うん。 ええ！ うん。 ええ。 うん。
あと、なんかあの
目はどんな風に疲りました？もう、ドライアイみたいな。
あ、ドライアイだし、シンプルに視力も悪くなりましたし。
うん。 あ、そうですか、うん。
はい。あとなんか、あの、SNS をやってることで、なんか、ただ見てるだけなんだけど、エネルギーを消耗してっちゃって。
うん。うん。 ああ、え、それはどうどういう意味で？疲れるっていうことですか？き
うん。 そう、なんか、本で読んだんですけど、こう SNS ってひたすらあの、短いご褒美をずっと与えられ続けるてる情報ん、状況らしいんですよ。こう一個見て面白いってなって、次のまたリール見て面白いってなって、ずっとこう、ちっちゃな、あの、楽しみを与えられ続けてるから、ずっと頭の中が、動いてないように見えて刺激され続けてて。
はい。 うん。 あ、そうなんで はい。 はい。 あ、うん。 うん。 は、ああ、脳がってことですよね？うんうん、うん。
あ、そうです、脳が。だから、何かじっくり腰を据えてやろうっていう能力が、無くなっちゃうらしいんですよ。
うん。 怖いですね。
はい、そうなんです。で、気が付いたらそういえば私、映画とかも最近じっくり見てないとか思って。
うん。 あ、うんうん。なんか短いリール見てると、長いの見るのがすごい気が滅入るというか。
はい。 そうなんですよ。
あの「よいしょ」みたいな。なんか「頑張らないと」みたいな。うん、ううん、ええ、そうだったんですね。
あ、そうですね。はい。 そうなんです。だから、これは SNS との付き合い方を変えて、ちょっと減らしていかないとと思って、今、ほんとにデジタルデトックスしてますね。
うん。 うん。うん。 うん、それはなんか、だんだん時間を減らしてったんですか？その、10時間から10時間、9時間みたいにして。そうじゃなくてもう、バーンっていう風に？
ああ、なんか、うどうせ、やっちゃうのはやっちゃうんで。あの、ほとんどアプリも、い消して、パソコンでしか見れないようにしてとかにして、ガッと減らしましたね。
うん。 うんうん。 うん。 あ、じゃあ、すあの、スマホの中に入ってるアプリをどんどん消してって、見れないようにしたってことですね。
はい。 はい。 そうですね。
うーん。それで今、10時間から、どのくらいになったんですか？
ああ、でも、1時間とかになった感じですかね。だいぶだいぶ減りましたね。うん。
え！短いですね。 めちゃめちゃ短いですね。え、それでその、空いた時間は今、何に使われてるんですか？
空いた時間は、そうですね。ああ、あの、勉強とか、英語勉強したりとか、本読んだりとか。そういうことに使えるようになりました。
うん。 う、ああ。うん。 あ。 ええ。じゃあ、あれですね。自分のプラスになるような、あの、時間が持てるようなったんですね。
はい。 そうですね。
うわ、すごい、それって、成功例ですよね。
うーん、うん、まあ、今んところうまくいってるかなとは思いますけど。
うんうんうん。 へえ、じゃあ、あの、す電車の中でとかも、もう見なくなったって感じですか？今見てるのはどんなといついつっていうか
ああ。 朝見て、なんか通知とか来てないかと、あと電車の中とかでも、見るは見るんですけど、ま、電車ん中もなるべく Kindle とかを読むようにしてるので。
うん。 ああ、はい。 はい。 ええ、あ、じゃあ、もう、ほんとんガラッと変わったんですね。
そうですね。うん。て
うん。 じゃあ、なんかたいきん若い子たちがあの、離せない子とかっているじゃないですか、ちょっと中毒とねかで、なんかアドバイスみたいのってありますか？
はい。 ああ、はい。 うーん、なんか SNS 楽しいけど、それだけにとらわれちゃうのはもったいないから、やっぱりある程度ね、難しいかもしれないけど、セーブして、もっと本読んだり、映画見たりとかするのもいいと思いますよっていうのを言いたいですね。はい。<laughs>
うん。 うん。 うん。 うん、うん。 うん。 うん、言ったいよね。 あの10時間見た私が
そう、そうですね。<chuckles> ここに成功例があるのでって言って。<laughs> はい。
うん、先うん、うん、成功例、すごい成功例だと思います。あ、今日はすごい勉強になるお話ばっかり、ありがとうございました。
いえ、こちらこそ、あの、聞いていただいて楽しかったです。はい、どうもありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。
すごいためになりました。はい、はい、楽しかったです。あれありがとうございました。はい。